Как ты относишься к смешению языков в семье?
Слушай, я на самом деле отношусь, э, положительно как к к такому э, событию или, как сказать, процессу. Вот это вот то, что происходит у нас прямо сейчас, и я не вижу, например, в этом никакой проблемы. Вот мой му
Мгм. Так. Ага. А ты имеешь в виду, что у тебя это происходит в твоей семье?
Да, у нас сейчас русский смешался с английским. И, э, ну, э, у взрослых, у меня и у мужа всё нормально, мы спокойно себе это отделяем. А вот у детей вот полное смешение, они говорят, э, ну, им, во-первых, сложно переключиться после школы на русский, потому что они до 3 часов в школе, и там всь
Ага, ну-ка расскажи. Так. Так. Ага. Мгм. Ну да, они же там, наверно, пэ полностью погружены в эту всю всё окружение, да? Там постоянно английский, только английские там преподаватели, друзья и
Да. Ну, конечно, да! Там в всь да да да, обучение всё полностью на английском, а это довольно-таки большое количество дня, да, это больше, чем дома они проводят. И потом они приходят и продолжают в нём говорить, но из-за того, что у нас правила дома говорить на русском, э, они вроде как переходят, но не очень охотно. И бывает так, что, ну, предложение так, предложение так, например. И вот мой муж очень нервничает, он сразу начинает злиться: "Так, нет, у нас правила, дома только на русском". Э, и он и вот он реально переживает, что они забудут язык, что они нь не будут понимать потом нас, что они потом
Мгм, ну да. Мгм. Да? Мгм. А он этим их немножко не обижает? Как-то с такими вот, ну, всё-таки это как-то, может иногда, наверно, эмоционально немножко быть? Если дети в период беседы могли могут, там, не знаю, чуть ли не предложения по-английски сказать, например. Это они это как это воспринимают вообще?
А, н Но они вроде нормально воспринимают, но у них это просто, понимаешь, уже на автомате. Они не замечают, они неос ни неосознанно, не то, что вот я щас начну говорить на английском. Они просто, вот у них речь льётся и всё, вот как мозг выдал в данную м минуту, так у них и произошло.
Мгм. Мгм. Мгм.
Э, для меня это только плюс. Я вижу в этом гибкость мышления, я вижу, э, в том, что плюс в том, что они, э, ну как бы легко переключаются, легко будут там, э, владеть 2 языками, лёгкость знакомства вот с 2 культурами, мне, э, удобства в в коммуникации тоже, да, вот. Ну то есть дль для меня нет никакой проблемы. Мне кажется, они когда п подрастут, э, у них всё встанет на свои места в том плане, что, ну, русский будет отдельно русским, английский будет отдельно английским. Какой у них будет там основной, они уже сами выберут, с смотря, где они там будут жить в итоге, да.
Хм. Да. Мгм. Ну да. Мгм. Ну да, это, наверно, сейчас только вот мозг создаёт такие вот преференции, наверно, к какому-то языку, который более интенсивно используется, который кажется более важным таким на данный момент. Плюс дети, наверно, всё-таки иначе вот в мозгу это всё осаживается, и оно воспринимается вот как то, на чём вот сейчас прям нужно говорить.
Да, да, я тоже так считаю. А вот, э, м муж мой акцентируется больше на минусах, в том плане, что, а, ну, у них там с грамотностью будут проблемы в русском языке, потому что о них у них же обучение щас на английском. И мы вот недавно просили, эм, дочку писать тексты на русском, ну, просто знаю, чтобы она не забывала, как это всё пишется. И реально понимаем, что начинаются уже м провалы, ну, просто там элементарные какие-то вещи.
Мгм. Мгм. Так. Мгм. А, то есть уже начинает относиться по-русскому, как по-английскому, да? Вот эти структуры путаются, да?
Да, структуры там, пунктуации, но она, э, у идеально знала русский, и для меня лично, э, ну это такая новость, что она так быстро, э, ну нь бль как это называется, забыла или что, или перепутала, или что. Ну то есть я думала, у неё уже более-менее уверено этот язык, э, потому что она много очень читает, зрительная память работает, да, она, м, ну уж уже уверенно его знала, хорошо писала, много читает. Я думаю: "Ну всё, это уже можно не переживать". Вот за сына я переживаю, потому что он ещё, м, помладше, ему только 7, а вот за неё нет. Но оказалось, что вот, э, за 2 года уже потихонечку, м, есть у неё такие
Мгм. Мгм. Ага. Ну, за 2 года это это большой очень период, да. Потому что всё-таки постоянно находишься в иностранном вот этом вот окружении, и, наверно, д это сказывается.
Ну ну да, но она продолжает читать на русском, она продолжает с нами, с друзьями, которые есть здесь н русскоговорящие, и говорить тоже на русском. Поэтому, ну, вроде как должно было сработать, но нет. И это просто для меня такой вот сигнал, что нужно, м, не забывать
Мгм. Мгм.
что-то делать в этом направлении. То есть, ы пр
Мгм, так. Расскажи, вот как вы тогда стараетесь, э, какими-то правилами, методиками или вот чтобы, например, как ты упомянула, что проблемы там с той же пунктуацией, структурами? Как вы над этим работаете?
Да, нужно просто, а, хотя бы 2 раза в неделю, э, подключать вот, эм, ну, не знаю, либо письмо. Читать она и читает, и будет читать, это её любимое занятие, за это я не беспокоюсь. А вот именно подключать что-то такое, чтобы она, а, могла больше писать и вдумчиво. Ну, ты ж когда читаешь, ты же не обращаешь внимание там на пунктуацию, на строен у тебя сюжет, э, в голове, да, ты проскакиваешь эти предложения и ловишь, а, основное. Д да. А когда она пишет текст какой-то, вот здесь она уже думает, какую букву написать, как она пишется, где там ставятся запятые и так далее. Вот поэтому, ну, лично мы для себя приняли реш решение, что будем её вот, э, к этому привлекать. Ну, а дальше, если будет всё хуже и хуже, ну, возможно, придётся, м, искать какое-то репетиторство хотя бы на несколько раз в неделю, чтобы просто вот оставался на этом уро ну, на таком же уровне вот её язык.
Мгм. Мгм. Ну, в целом, да, они просто выглядят как выглядят, да, мгм. Мгм. Мгм. Мгм. М, а может, как-то какие-то домашние вот эти же дела просто совмещать с этим английским? Чтобы вот она, м, как-то и и писала и на английском, а потом на русском? И вот чтобы она сэ сэ ос осознанно начинала видеть те структуры, которые, м, должны быть. Да, то есть вот вот ты даё ты даёшь, например, ей какой-нибудь текст, м, простой, начни просто с каких-то простых. Она его пишет, ну вот английский, она его переписывает, потом она его полностью переводит. Ну, она же, наверное, понимает, как это на русском будет, она уже. Она полностью переводит всю структуру и осознанно себе вслух говорит условно, что, почему, ну, какие правила. Ну, и вы потом разбираете с ней. Может быть, когда вот, э, она такую связь найдёт, то, может, оно просто вот есть такой нюанс.
Разницу ты имеешь в виду? М. Да, да. Мгм. Мгм. Слушай, а это классная идея, я даже Да, это прикольная идея, я даже о ней не думала о такой, надо надо будет подумать действительно. А, но вот с ней всё-таки, ну, проще, а вот сыну, которой комут котому 7, с ним ещё сложнее, потому что он ещё не успел, м, запастись, ну, когда он уезжал, э, было вообще 5. А, он ещё неум ну, как бы, читал по слогам, нь не так чтобы хорошо, прямо на русском, я имею в виду.
М. Так. Мгм. Так. Ну да, а сейчас, ну, практически носитель все-таки уже иностранного языка, и всё, мгм.
Да, да, у него, мгм, он сейчас, ему больше нравится на английском говорить, на английском читать, на английском играться, то есть о и писать тоже, вот это для него это уже, м, как будто первый язык. И вот с н
То есть у него прям настолько привилась, что он даже не переходит практически на русский в даже вот в семье, да?
Ну, если ему постоянно напоминать, то переходит, но если его не трогать, то большую часть он всё-таки будет, э, говорить на английском. А.
Мгм. М. А вы пробовали, пом позволять ему помогать ему, а, создавать просто альтернативные связи, а, между вот английским и русским? То есть, допустим, не говорить ребенку, что не говори на английском, потому что договорились говорить на русском, а вот каждый раз, когда он говорит на английском, чтобы он переводил это на русский язык. И тогда у него, опять-таки, будет вот это вот, как бы, сэ э, дис не будет диссонанса с русским и английским. Он всегда сможет э, у него слова свяжутся вот в его сознании. Есть такая вот методика, а, что если вот начинаешь постоянно потом переводить, то каждое слово, оно связывается, и потом уже путаницы нет.
Мгм. Мгм. Это классная тема, но, э, с ним всё сложнее, потому что она его точно будет злить и раздражать, потому что у него нет такого запаса русских слов, э, как вот у дочери, да. Ам, и вот он часто может сказать: "Я не знаю, как это сказать на русском". Ну, то есть, м, он смысл понимает, но вот подобрать к правильные русские слова, особенно если это не какой-то бытовой там, да, язык, что-то такое вот, э, каждодневное бытовое, а что-то, ну, посложнее, какие-то формулировки, то он просто, ам, их ещё не успел узнать до своих пять пяти лет, понимаешь? И вот у него уже такие, м, провальчики случаются.
Мгм, ага. Так. Мгм. Так. Мгм. Мгм. Но скорее всего, даже в целом уже в будущем, а когда он ос ну, всё-таки в этой стране останется, наверное, на долгий период, э, он всё же будет всь в таком комьюнити, а, носителя языка, русский язык, скорее всего, всё равно, м, значительно просядет в любом случае.
Просядет, да. Да, ну с нами родителями он точно будет общаться на русском и там с бабушками, дедушками, там з
Мгм. Родители не поддерживают английскую литературу, да? <chuckles>
Нет, родители остаются всё-таки, <chuckles> э, э. Да, э, да, совершенно верно. Нам на нём удобнее, комфортнее и, и всё такое. Вот, поэтому этот язык, он всё равно будет сл слышать, э
А, приверженцами своего родного языка, да? Ага. Ага. А. Мгм. А скажи, а вот, а в а у соседей, вот у ваших друзей есть похожая какая-то н ну нюанс или кто-то считает это проблемой вот такой вот билингвистики в семье?
долго. Да по-разному, ты знаешь, кто-то вообще н не заморачивается не обращать на это внимания. Как вот идет у ребёнка, так у у идет, э, вырастет, примет решение, сам будет дальше уже развивать какой-то язык, который ему надо. Кто у кого-то ещё строже, чем у нас. Они прям всё у них, э, прям вот реально строго, никакого английского дома, э, только на родном языке. Да. В э. Вот. Поэтому ну не знаю, тут уже каждая семья выбирает, э, что ей удобнее и комфортней.
Мгм. Мгм. Даже так, ничего себе. Мгм. Хм.
Ну мы где-то посрединке, я бы так сказала.
Не ну, наверное, в этом всё-таки должна быть какая-то демократия, потому что, э, это, э, детям всё равно с этим всё-таки жить. А основной язык наверно всё же таки будет в любом случае английский, но по чуть-чуть, наверно, по чуть-чуть. Да, как-то по капле и море получится, да, с языка.
Н-да, я знаю, вот у нас, э, друзья, а, они билингвисты, прям с самого, э, детства, э, один родитель говорил на одном языке с ребёнком, а другой родитель на другом. И вот, вот это вообще круто, потому что вот ребёнок рос реально сразу с 2 языками, там был, э, русский и французский.
Ага. Так. Мгм. Так. Хм, интересно.
И потом, э, когда он вырос, он ну как в пошел в школу, он ещё начал учить английский. И вот я не знаю, как это работает, но прям если с самого детства вот так вот разговаривать, то это гораздо легче, чем, э
Мгм.
Потом учить ребёнка эт этому языку отдельно, знаешь?
М, слушай так, а это может, даже может быть пригодится для вашего сына потому что если отец достаточно критично относится к такому языку, то может быть он бы мог с сыном например по-русски говорить. А для тебя если ну ты впо вполне себя чувствуешь по-английски, то могла бы с ним по-английски. Вы бы могли как-то так вот развивать 2 полушария его, ус условно говоря.
Ну, в принципе можно, но английский у него и так развивается хорошо в школе, наоборот, мне кажется, нужно сделать больше упор, э, на русский, и если и я, и муж будем на русском, я всё-таки с ним больше времени провожу. Потому что я вот в 3 за забираю их со школы да, и всё и дальше мы проводим весь вечер вместе. И, э, ну от меня он больше бы чего-то узнал, понял, э, услышал английского, ой, этого русского, а с мужем уже меньше времени ближе к вечеру, и как бы тогда слишком просядет русский. Так что мы просто будем ну и дальше продолжать разговаривать, там, не знаю, смотреть мультики какие-то, а, мы заставляем его читать на русском.
Мгм. Мгм. Ага. Мгм. Интересно. Внедрять какие-то игры за конфетную оплату наверно, да? Скажешь по-русски получишь конфету, да? <chuckles>
Ну да, ну приходится м Ну, на мультике, конечно, мотивация не нужна на какие-то там видео, а вот, а, м, приучать его читать на русском без мотивации <chuckles> практически не обходится. Потому что на английском окей без проблем с он сам берёт там книжки, какие ему нравятся, читает, а вот чтобы прочитать на русском, ну тут уже надо чё-то придумать такого. Пойдём!
Ага. Мгм. <grunts> Похоже нужно под подходить к м к моменту, что мальчик всё-таки есть мальчик, у него он всегда будет хотеть соревноваться и возможно даже на этом что-нибудь играть, чтобы он хотел выиграть что-то, да. <chuckles>
<chuckles> Ну да, или просто я ему предлагаю то, что знаю, то что он любит. Например, там он любит рыбалку, и я ему говорю: "Давай, вот щас прочитаешь эти 3 истории, и мы с тобой идем на рыбалку". И он такой, знаешь, с таким хорошим настроением, у него есть цель, у него есть мотивация, у у и читать тогда легче, и быстрее, и приятнее.
Мгм. Мгм. Мгм. А почему? Такой короткий на самом деле вопрос. Почему ты думаешь, что чтение на русском языке позволит ему, а, легче говорить по-русски, если он захочет? Ведь чтение и произношение это же разные вещи, нет?
Ну это просто. Да, это просто 1 из инструментов, то есть, о с нами он говорит на русском, это он слышит и и речь, да? Э, здесь он читает, э, то есть уже другая работает, эм, э, зрительная память. А, э, м, может, когда-то придем ещё к тому, что чтобы и писал тоже. Ну, кстати, пишет он, бывает, для себя что-то там, э, не знаю, он там они игры какие-то с дочкой мои сами там делают, какие-то у них там сценарии, игры он бывает, э, или там записки какие-то, знаешь, своим там друзьям. Э, бывает, что-то пишет сам, и ну, конечно, этого мало, очень мало, ну, может, м
Мгм. Мгм. Так. Мгм. А! Ничего се. Ага. Вот. Короче, в русскоязычный кружок его, да? <chuckles>
Да. <chuckles> Да, надо искать действительно русскоязычный кружок, потому что кружки, которые у него есть: там футбол, а, ещё там 1 клуб, они тоже на английском, поэтому да, тут тут надо искать.
Ага, окей, то есть у него Ну ничего, зато будет профессиональным носителем и не нужно никаких экзаменов сдавать, уже всё знает, всё умеет. Слушай, ну это конечно смешение языков, вот эта билингвистика это очень щепетильная часть, но в то же время н невероятно интересная тема, особенно когда наверно находишься прямо вот в ней, и рядом вот есть тот самый билингвист. Да, это такая отчасти сложновато, но в то же время интересно. Слушай, спасибо тебе большое за то, что поделилась этой историей, этими взглядами и подходами. Это было очень интересно. И буду рад поговорить ещё.
Точно! Да. Мгм. Да. Спасибо тебе тоже за вопросы. А, актуальная для меня тема, так что тоже было интересно пообщаться.